Ve çorbaları var, eee, çorbalarını çok seviyorum. Tabii, onlar başka bir isimle adlandırıyor ama, eee, hoşuma gidiyor yani baha kullandıkları baharatlar ve, böyle, hasta olduğumda falan da açıkçası öyle yerlere gidip çorba içiyorum. Sanki böyle genzimi, eee, yakıyor gibi, hani, zencefil de kullanıyorlar. O tarz şeyler hoşuma gidiyor. En çok onların, hani, çorbasınından faydalanıyorum diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıh. Güzel. Hıh. T Evet. Anladım, aslında ş direkt bana şeyi hatırlattı. Hani Türk kültüründe de böyle hastalık dönemlerinde mutlaka, işte, çorba, ııı, pişirilir. Aslında biraz hem sindirimi rahat diye herhâlde hem de içine, işte, bir sürü baharat, ııı, ya da bahsettiğin gibi, hani, zencefil Türk kültüründe yok ama, eee, hastalıklar için gerçekten, hani, çok çok faydalı. Evet. Iıı, peki evde denediğin oldu mu? Bu, ııı, yeni deneyimlediğin mutfakları ya da y hâlâ böyle, hani, Türk marketlerden alışveriş yapıp, ııı, biraz daha, hani, evde yaptıkların Türk yemekleri mi oluyor? Biraz da onları merak ettim.
Evet. <chuckles> Faydalı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Ya, şöyle a diyebilirim: Türk marketine gidiyoruz. Ama yani şu an mesela en son ne zaman gittim diye düşünsem hatırlamıyorum, çok sık gitmiyoruz. Imm, ama buzluğumda simit var mesela, dondurulmuş simit, o bana bir güven veriyor. Eee, a ama başka ülkelerin, ııı, ne bileyim, tatlılarını yemeyi de çok seviyorum. İşte, Portekiz tatlısı da olur dolapta sürekli, öyle şeyleri de seviyorum. Iıı, sulu yemek pişirmekle çok aram yok. Haftada 1 günle sınırlandırdım onu. Onun dışında, eee, eee, Yunan i köftesi satılıyor mesela, marketlerde dondurulmuş, onu alıyorum. Aaa, öyle şeyler, eee, alıyorum. Yani, böyle, dünya mutfaklarından da dondurulmuş bir şeyler alıp, ııı, Hint mutfağından mesela, işte, tereyağlı, ııı, körili tavuk satılıyor. Onları yap yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince.
Hı hı. Anladım. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım, biraz böyle, ııı, karma bir, ııı, mutfak kendine oluşturmuşsun diye anladım ama şöyle bir şey söyledin, o da ilgimi çekti açıkçası. Hani, "Mutlaka simit var <chuckles> dondurucumda ve o beni güvende hisset hissettiriyor" dedin. Aslında, ııı, buradan, hani, şeyi de biraz konuşmak istiyorum. Böyle, eee, yemeklerle bağımız, ııı, işte, "güvende hissetmek" dedin. Hani, o simit sana, ııı, ne ifade ediyor lezzetin ötesinde?
Evet. Kesinlikle öyle diyebiliriz. He he. Evet. <laughs> Var. Hı hı.

Var, eee, yani, bir nohut yemeğini annem zerdeçallı yapıyor, eee, böyle, hafif, eee, ve salça koymaz, böyle, sarı olur. Onun tadını çok seviyorum, onu o yüzden burada yapmayı çok seviyorum. Eee, eşim de o zamanlar öyle sulu yemek yaptığımda mesela turşu alır Türk marketinden, hani, o, böyle, yemek yemekten ziyade hakikaten sanki bir şeyi anmak gibi oluyor bizim için, yani, doymaktan öte bir anlam taşıyor bazı günler. Bazı günler, ııı, yalan söylemeyeyim, doymak için de yaptığım oluyor ama bazı günler daha duygusal bir noktada da olunuyor, kesinlikle.
Hı hı. He. Güzel. Hı hı. Ah, güzel. Değil mi? Anladım. Evet. Yani, Türkiye'de, ııı, sanırım, hani, hissetmediğin bir şeydi. Biraz, tabii uzaklaşınca, işte, aile özlemi, ııı, yuva özlemi, her ne kadar, işte, ımm, burada da artık bir, eee, yuva olsa orası yani, yeni, eee, taşındığın ve yaşadığın yer ama tabii ki bir, işte, eee, sıla hasreti, iii, gibi, eee, şeyler, iii, yaşanabiliyor. O anlamda da, eee, evet sende, hani, biraz, eee, değişiklikler olmuş. Peki, damak lezzetinde bir, eee, değişim oldu mu? N eee, özellikle, mesela, hani, dünya mutfaklarından da tadıyorum dedin. Onların mesela baharatlarından özellikle, mesela bu, eee, çok s seviyorum, hani, şu baharatı ya da, işte, ne bileyim, sos sosu ve, işte, bu yemekte kullanıyorum. Aslında zerdeçal da, eee, biraz, böyle, Hint, ııı, yemeklerinde, hani, daha çok kullanılıyor. Onu annen nohuta, evet, uyarlamış, çok lezzetli ve sağlıklı bir hâle getirmiş. Senin de var mı bu şekilde, hani, uyarladığın?
Hıı. Evet. <chuckles> E evet. Hı hı. Ha ha. Evet, kesinlikle. Evet. Düşüneyim, çok kısa. Hımm. Ben, eee, yine, eee, Hint mutfağından, ııı, mesela, tavuğu hindistan cevizi sütüyle yapmayı seviyorum. Bence çok yumuşacık oluyor. Aaa, bunu aldım diyebiliriz sanırım.
Ah, ne güzel. <chuckles> Evet, eee, gerçekten farklı bir, eee, tarif olmuş. Bizde çok ııı, hani, Türkiye'de kullanılan, emm, bir şey değildir. Evet, daha çok, hani, krema evet, eee, Türkiye'de de kullanılan bir, eee, ürün. Eee, ama evet, hindistan cevizi sütü özellikle Hindistan mutfağında kullanılıyor. Peki, son olarak, eee, söylemek gerekirse, hani, eee, yemek, eee, s senin için, eee, şu an, hani, ne anlam ifade ediyor diyeyim, yemek yemek?
Evet, yaygın değil, tabii. Eee, eee, genel olarak, ya şöyle; bazen, eee, doymak, kesinlikle sadece doymak. Eee, çünkü her gün yemek yapmak zor olabiliyor. Eee, bazen de dediğim gibi kendi kültürünü, böyle, yaşamak, işte, o pazar gününe gerçekten Türk kahvaltısı kurmak, arkadaşlarını davet etmek, eee, anlamına geliyor. <chuckles>
Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Eve dönmek, <chuckles> eve dönmek gibi, değil mi? Evet. Anladım, ııı, gerçekten çok keyifli bir sohbetti çok çok teşekkürler, ııı, paylaşımların için. <chuckles>
Evet, kesinlikle. Benim için de çok keyifliydi. Eee, umarım tekrar, eee, sohbet etme fırsatı buluruz.

Eee, evet, eee, göç ettiğimde yemek alışkanlıklarım değişti diyebilirim kesinlikle. Emm, yani daha fazla diğer ülkelerin mutfaklarından da yemekler yapmaya ve tatmaya başladım. Eee, bu anlamda değişti, evet.
A, güzel. Anladım. Aslında, eee, biraz, hani, olumlu gibi bir yönünden, eee, bahsettin. Ama bazen şey de olabiliyor, işte, eee, göç edenler aslında, hani, kendi damak tadına uygun, ımm, eğer Türk markette yoksa, eee, biraz zorlananlar da olabiliyor ama sen, hani, e ııı, farklı bir bakış açısıyla, eee, daha böyle, hani, sanki kendini ya da damak tadını böyle, eee, daha böyle zenginleştirmişsin, eee, gibi anladım açıkçası. Peki, eee, hani, hangi mutfaklar böyle denedin ve, i eee, ilgini çekti ya da sevdin?
Tabii, benim için olumlu. He he. Evet, ben açığım. Evet, evet ben açığım. He he. Yani, çok fazla denedim. Ben Berlin'de yaşıyorum bu arada. Zannediyorum Almanya'nın en çok, eee, yabancı nüfusu olan, en çok yabancı insanın bulunduğu, aaa, i başkenti ve ili. Eee, bu sebeple her şey var yani. Eee, Afrika, ne aklınıza gelirse, Hint mutfağı vs. Eee Tabii, Türk de çok var, evet. Eee, ben sanırım en çok, eee, Vietnam seviyorum. Aaa
Hı hı. Va E evet. Hı hı. Türk de çok var sanırım. <chuckles> Evet. Hı hı.